Eee, tabii ki de, eee, bu gibi aslında durumlarda sonuçlar, eee, üzücü olsa da tepkilerim, tepkilerimiz ister istemez, eee, buna eviriyor, açıkçası üzücü. Eee, ve gerçekten seni bu konuda çok çok daha iyi anladım diyebilirim. Eee, öncelikle şunu söylemeliyim ki günlük alacağın kararlarda kesinlikle ve kesinlikle, eee, yapmamız gereken şey şu olacak gibi gözüküyor: Olayla kendimizi biraz daha, eee, ayırmak ve bağımsız hâle getirmek. Çünkü burada karşımızdaki kişinin bir kahve, eee, davetine istinaden, herhangi bir şekilde, eee, tabii ki de bizim yaşadığımız gibi duygusal veya günlük enerjisinin yeterli olmadığını düşündüğü veya kendisini etkileyen geçmiş dönemdeki bir durumun nüksetmesi gibi spesifik durumları da aynı şekilde yaşıyor olabilir. Ve buna bağlı olarak bu şekilde olumsuz bir, eee, yanıt almış olabiliriz. Eee, tabii ki de burada aslında yapmamız gereken, eee, bir adım geriye çekilerek sadece kendi açımızdan değil, her ne kadar bu arada bilinçli bir insan- insan bile olsak dahi, eee, onun açısından bakmak, eee, ve olaya genel bir açıdan bakmak. Çünkü, eee, gerçekten karşımızdaki insan düşüncesiyle hareket edemiyoruz ve burada kendi düşüncelerimizle hareket etmek aslında biri biraz daha bizi üzebiliyor. Bu şekilde bir şeydi. Eee, sanırım, eee, aslında bilinçli bir birey olduğunu da görüyorum, düşünceli bir bireysin ve bu şekilde düşüncelerini aslında biraz daha somutlayarak, eee, bence gerçekleştirebilirsin. Eee, nasıl, eee, buldun bu fikri?
Evet. Hı hı. N evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru. Kulağa hoş geliyor açıkçası. Evet, yani, galiba burada yapmam gereken ve aslında başaramadığım şey kendimi olaydan ayrıştırmak ve kişiselleştirmemek durumu. Geçmişte ne yaşamış olursam olayım, eee, sonuçta her olay kendine has dinamikle gerçekleşiyor. Bağımsız olarak gerçekleşiyor. Ben içimde bunun bağlantısını taşısam da dışarıda bu bağlantıya dair hiçbir şey yok. Eee, tabii ki de, yani, çok, hani, olasılık dışı bir şey zaten bu aynı olayın tekrar etmesi. Çok bir olasılık diyelim ya da. Evet, başlangıçta aslında böyle bir fikri kendime benimsetmek her şeyin başında belki de nefes alarak, belki de 3 kez derin nefes almak bile bunu tetikleyebilir. Böyle, bir nefes alıp zihne yeterince oksijen, yani, o beyne yeterince oksijen gitmesini sağlayıp, zihni aktifleştirip" Ya, 1 dakika, burada bir olay oluyor ama bak, bunun kişiselleştirme, seninle alakası yok. Bundan tamamen bağımsız, geri çekil ve gözlemle. Yani, bundan bağımsızsın. Senin kişiliğinle, senin geçmişinle, senle alakası yok." diye kendime bir hatırlatma geçmeliyim galiba.
Çok doğru. Doğru. Elbette.

Yani, seni, eee, burada, bu soruda gayet iyi anlayabildim açıkçası. Eee, öncesinde ve sonrasında yaşadığın, eee, durumlarla alakalı, eee, olay örgüsü de çok daha iyi bir şekilde ifade ettiğini düşünüyorum. Peki bu durumun yaşanmasının ardından, eee, karşındaki kişiye veya örnek veriyorum kendine olan tepkin tam olarak nedir? Yani bir hayal kırıklığı, üzülme, sevinme, sinirlenme, işte, panik atak geçirmek gibi veya ke çeşitli fiziksel belki tepkiler olabilir. Eee, nasıl bir durumla karşı karşıyasın?
Evet. Hıı. <chuckles> Evet. Yani, hayal kırıklığı diyebiliriz. Öyle çocuk gibi Ya, tabii, dışa böyle ne kadar yansıtmamaya çalışsam da o an bir telefon konuşmasıyla s s s konuşmasıysa sesime yansıtmamaya özen gösteririm. "Ha, tamam, olsun o zaman." derim, mesela, "Olsun, başka zaman yaparız." ama içerideki öyle demiyor. Şey diyor mesela, "Hımm, of ya gelmedi, görüyor musun? Ya, ne kadar eğlenecektik, niye gelmiyorsun" gibi hayal kırıklığı aslında.
Süper. Bu şekilde bir, eee, durum aslında tabii ki de üzücü. Sonuçta, eee, hiçbir insan reddetme reddedilmeyi istemez. Eee, bunun da sonuçlarında, biraz daha, eee, bu duygunun baskın bir şekilde, eee, gözlemlediğini aslında, eee, çok daha iyi anladım. Eee, peki, şurada, eee, bir, aslında soru, daha bizim için önemli olacak gibi gözüküyor. Herhangi bir örnek veriyorum spesik spesifik bir karar alınmasında. Yani, bu hayatını değiştirebilecek, yönlendirebilecek veya örnek veriyorum: Sadece böyle arkadaş buluşmalarında onaylanmama veya kabul görmeme değil. Bu durumlarda beklentilerin ve hedeflerinde değişiklik veya buna bağlı, örnek veriyorum, düzenleme. Düzenlemenin ardından onaylanma veya onaylanmama durumun mesela nasıl seni etkiledi?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı.